E beh, sì, sì, sì, sfruttavate quel momento di di connessione. Sì forse la tecnologia precisa è la geolocalizzazione per, Google Maps, per esempio.
Esatto, esatto però c'è Se, sì, sì, sì.
Quella è utilissima per viaggiare
Sì quella ha reso molto più facile.
per per orientarsi, per vedere i punti un po' più famosi delle città.
Sì, sì, sì, soprattutto quando sei in un posto che non conosci.
Esatto, sì certo, soprattutto in viaggio. Però, anche per esempio, se devi mandare, a un amico che appunto magari viene da lontano, la tua posizione e dirgli dove andare, è utilissimo.
U Eh? Eh beh, sì, sì, vero, vero, vero. Sì, sì sempre l la questione del della geolocalizzazione.
Sì, sì esatto, sì in generale il GPS, esatto.
Sì, sì, sì, sì.
Ehm, io magari appunto, ehm, sono andato anch'io spesso in montagna, e magari ci trovammo magari in un sentiero un po' poco indicato bene, poco tracciato, e senza l'utilizzo del della geolocalizzazione era impossibile orientarsi, perché poi non c'era nessuno a cui chiedere, quindi non potevi sapere l'opinione di un esperto, e le mappe non erano magari così chiare.
Mh-mh. Okay. Eh, beh certo. Magari era anche Eh, esa lo stavo per dire. Sì, sì, sì. Eh, in quei casi ovviamente è utile. E quindi
Sì, sì no, pensavo, ti riferissi quando io parlavi di di Lugano, alle Sim digitali che è una tecnologia abbastanza nuova.
Eh no, no, no, no riferivo ai alla connessione interne sì, sì.
Okay, oka <chuckles> <chuckles> Al contrario. <chuckles> Sì, perché hanno fatto appunto, praticamente, delle Sim che però non devi inserire nel telefono.
Sì, sì, sì, ho capito, ho capito. Non non c' avo neanche pensato.
E appunto, nelle situazioni come la tua pensavo l'avessi usata.
No, e invece no.
<chuckles> Eh, avresti potuto usarla.
Sì è vero, a ripensarci sì, però andata bene comunque.
Vabbè sì, alla fine, no no se hai risparmiato praticamente.
Esatto. Invece tu, hai fatto delle esperienze del genere? senza tecnologia?
Allora, io sicuramente, in generale, limito limito la tecnologia un po'. Ehm, per esempio i social, ehm, ovviamente ho disinstallato TikTok e utilizzo poco Instagram
Ah-ah. Okay.
perché, ovviamente è utile, però secondo me, rischi un po' di impigrirti a guardarlo
Vero.
e e poi perdi anche un po' troppo tempo diciamo.
Mh-mh è vero, è vero.
Quindi lo limito sempre, e piano diciamo i primi giorni facevo fatica a rispar a ri rispettare il timer.
E rispettarlo, sì.
Ehm, non so, tu hai mai provato
Perché sei un timer che ti sei imposto te, da solo.
Sì, sì esatto, me lo sono imposto, e l'ho messo nelle impostazioni del telefono. Non so se l'hai mai provato, ma è utile.
Okay. Uhm, c'avo provato poi, non so perché ho smesso, però adesso volevo riprovarci, mi hai fatto tornare in mente. Potrei
Eh beh, secondo me è utile. <chuckles> Bene, bene, spero ti spero ti aiuti. Perché, appunto se che pensavo, diciamo, ai primi giorni ero proprio triste quando finiva, e dicevo: "No, ora devo finire di vedere i i video così, devo stavo mandando i messaggi." Ora invece me la vivo molto meglio, cioè, finisco: "Okay va bene, forse è il momento di smettere;" mi alzo e faccio altro.
Sì. Mh-mh. Okay, okay. Vabbè, giusto, giusto. E e quanto quant'è in timer?
Ehm, ho impostato 45 minuti, e però originalmente avevo 1 ora, piano piano sto diminuendo sempre di più.
Okay. Ah beh, giusto, giusto.